Du, sag mal, was machst du um dein Zuhause gemütlicher zu machen?
Mhm. Ich glaube, da mache ich so einiges, ehrlich gesagt. Ähm, und ich glaube es hat sich auch im Laufe der Zeit total verändert. Also, ich war früher so jemand ich habe immer so, ähm ich bin mal sehr gerne gereist und ich habe dann immer aus aller Welt lauter so 'n Nippes gekauft. <chuckles> Und irgendwie, äh, hing dann überall irgend 'n Kram an der Wand oder stand rum oder weiß ich auch nicht und das war dann aber irgendwie so 'n komisches Durcheinander an Stielen auch, und irgendwie ja, und ich war auch so jemand, ich hatte dann immer mal gerne so Zeugs gehortet oder auch war mal so das Fast-Fashion-Opfer, hatte dann wirklich zu viele Klamotten. Und dann war so ein, ähm, ein, äh, Wendepunkt, sage ich mal so. War da habe ich aber damals noch alleine gelebt
Ah, okay. <chuckles> Verstehe, okay. Mhm. <chuckles>
hm, da habe ich irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie ich auf die Dame kam. Aber irgendwie hatte mich 'ne Freundin über das Thema Feng Shui hat die 'n bisschen gesprochen, ne? Und, ähm, irgendwie die hat das nur mal so erwähnt, ne? Und Ich hatte das gar nicht so aufm Schirm. Und dann habe ich über jemand anderen nochmal hat nochmal jemand irgendwie davon angefangen und hat dann auch erzählt, da gibt's gibt's jemand, die das eben ganz toll macht. In in Zürich war das damals habe ich gelebt. Und, ähm, dann habe ich die einfach mal angerufen, ob die mal zu mir kommen will. Weil ich ich hatte so das Ding, ich hatte ein großes Zimmer, das war quasi so Wohn und Esszimmer und ich hatte 'n Mini Schlafzimmer, und das war damals so quasi meine Herausforderung wo ich dann Hilfe gesucht habe, genau.
Au, okay, interessant. Mhm. Ja. Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Ah, okay, also, wirklich dann auch auf etwas begrenzterer Fläche dann vielleicht so das Beste daraus zu machen. War da so 'n bisschen im Vordergrund?
Also, was vor allem im Vordergrund war ja, also, das, was du jetzt sagst, das trat auf jeden Fall aufs Schlafzimmer zu und ich habe, ähm, gar nicht ganz verstanden, warum das dann damals so war, aber ich habe irgendwann angefangen aufm Sofa zu schlafen. Ich wusste gar nicht so recht warum, aber ich habe in meinem Schlafzimmer überhaupt nicht gut schlafen können. Und, ähm, als die Feng-Shui-Dame dann, <chuckles> äh, bei mir zu Besuch war, hat die mehr oder weniger die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, als sie mein Schlafzimmer gesehen hat, weil sie mei und dann habe ich erst mal so verstanden, so, ähm, was ich da alles falsch gemacht habe, ne? Und zwar für mich gehörte einfach 'n 'n 'n Kleiderschrank ins Schlafzimmer, ne? Und dadurch, dass ich ziemlich viele Klamotten hatte aber das das Schlafzimmer war halt wirklich mini und ich hatte 'n sehr großes Bett. Das heißt, ich hatte dann wirklich so gefühlsmäßig oder so bildlich kannst du dir das so vorstellen, als hätte ich in meinem offenen Kleiderschrank geschlafen. <chuckles>
Mhm. Okay. Ja. <laughs> Okay, interessant. Mhm. Okay. Mhm. Okay, interessant. <laughs> Okay, das ist natürlich dann <chuckles> keine schöne Vorstellung, ne? Und, okay. Und dieses
Ja, ja und und das ging halt das ging so weit, dass sich sogar unter meinem Bett Klamotten, ähm, so in solchen ne, gibt's auch diese IKEA Stoff, äh
Oh. Okay. Mhm.
diese Stoffboxen, ne, hatte ich dann da noch Sachen, äh, verstaut, die Saisonal gerade nicht angesagt waren. Ah, ja, es war schlimm, wirklich schlimm. <chuckles>
Ja. Okay, interessant. Aber dieses dieses Feng-Shui-Ding, ne? Äh, kannst du mir das 'n bisschen erklären? Also, ich ich habe so 'ne grobe Vorstellung, aber noch mal so 'ne kleine Definition wär ganz cool.
Mhm. Mhm. Genau, also, was worauf t äh, man ja bei Feng-Shui so Fen Feng-Shui ist ja so 'ne Energielehre eigentlich, ne? Also, da geht's darum, dass eben die Energie optimal fließt. Ähm, ich habe da natürlich jetzt auch keine Ausbildung. Also, ich kann quasi nur wiedergeben, was ich damals auch durch diese Beratung gelernt habe, aber es gibt eben für bestimmte Dinge, ähm, bestimmte Plätze und dann, hm ja, äh, ich habe ganz viel so in Er in Erinnerung mit Energiefluss. Zum Beispiel fand ich auch, die Wohnung, die war so süß und schön, ne, aber irgendwie ich ich aber es war nicht gemütlich. Und ein Aspekt war zum Beispiel, da hat sie mir erklärt: „Na ja, du hast 'n riesengroßen Spiegel im Wohnzimmer hängen und zwar, äh, läuft man da direkt hin, wenn man die Tür aufmacht.“ Also, quasi, ne, du hast die Tür zum Wohnzimmer aufgemacht und auf der gegenüberliegenden Wand weil es halt auch so groß war und ich hatte so 'n schönen großen Spiegel, ich wusste nicht, wohin sonst damit. Und dann hat sie mir erklärt, der Spiegel, der wirft die Energie zurück. Das heißt, du wirst dich in diesem Raum nie wohlfühlen, weil die Energie immer zwischen Spiegel und Tür hin und hergeht. Das heißt, unbewusst willst du aus diesem Raum raus.
Ja. Mhm, okay, interesssant. Mhm. <chuckles> Okay. Oh, okay, spannend. Ja. <chuckles> Okay, interessant. Okay, das ist natürlich 'n spannendes Thema, ne, weil weil das ist natürlich dann noch mal so 'n so 'ne komplett andere Sicht, ne? Nicht vielleicht dieses in dieses typische funktionale Wohnen, was man kennt, oder vielleicht dieses ja, dieses: „Ich mache mal irgendwas“, sondern dass da man dass man wirklich vielleicht 'n bisschen mit mit, ja, dieser dieser, ja, Magie oder vielleicht Psychologie 'n bisschen damit arbeitet ist natürlich 'n spannender Ansatz.
Und der sch ja, total spannend. Ja, ja, ja, mega. Ja. Mhm. Mhm. Total. Ja, bei richtig, richtig spannend und das Gleiche war dann auch und und dann habe ich ich habe den Spiegel also, ich habe ja vieles umgesetzt, was sie mir gesagt hat, ne? Und ich habe dann wirklich so aus einem gefühlten zwar in 'ner schönen Wohnung, die aber irgendwie nicht gemütlich war, habe ich 'ne richtig gemütliche Oase gemacht mit so 'n paar Tipps und das nächste war dann das Schlafzimmer. Sie sagte halt zu mir: „Das Schlafzimmer hat keinen Platz für dieses große Bett und diese ganzen Klamotten“. Und, ähm, sie hat dann sie hat zu mir gesagt: „Wieso stellst du denn nicht 'n Kleiderschrank ins Wohnzimmer? Du hast doch genügend Platz.“ Und ich so: „Kleiderschrank im Wohnzimmer ist ja irgendwie voll strange.“ <laughs> Ja, ja, und dann meinte sie: „Aber guck mal, da an der schmalen Wand im Wohnzimmer, da hast du Platz, da da da ne, da hast du nichts, was da jetzt hin muss. Und wenn du da dir jetzt so 'n schönen weißen Kleiderschrank kaufst, der eigentlich, ne, so 'n bisschen so Hochglanz, das passt ganz gut zu deinem Stil, ähm, dann stört er da nicht.“ Das ist quasi fast so, als würde die Wand 'n Stück nach vorne rutschen, was nicht stört, weil das Zimmer sehr groß war. Hm. Und in in in meinem Mini-Schlafzimmer hatte ich das alles offen an so Stangen hängen, das war so 'n offenes Kleidersystem, ne, von IKEA.
Mhm. Mhm. <chuckles> Lustig, okay, interessant, ja? Aber? Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Ah, okay. Interessant. Mhm.
Ja, und dann hat sie wirklich gesagt: „Guck mal, in deinem Schlafzimmer, da sollte nur das Bett stehen, und wenn du willst, kannst du 'ne kleine Kommode hinstellen mit hohen Beinen, damit da auch eben unten drunter Energie fließen kann.“ Hm, und so habe ich das gemacht und dann war noch der Tipp mit dem Kleiderschrank. Da sagte sie so
Mhm. Ja.
weil da gab's diese hm, ja, das war auch so 'n typischer IKEA, so 'n m mit so Hochglanz-weißlichem Glas irgendwie.
Mhm, verstehe.
Und ich wollte mir dann erst den holen, der quasi dann bis ganz nach oben geht im Raum, ne, also, quasi ganze Höhe ausnutzt, und dann meinte sie so: „Nein, energetisch ist das nicht gut, weil dann hast du das Gefühl, das fällt auf dich drauf, dass dich das so erdrückt.“ Und dann meinte sie so: „Such dir einen aus, wo du halt quasi noch irgendwie 40, 50 Zentimeter nach oben Luft hast, und stell dann einfach ein Element oben drauf. Das fängt dann so die Energie ein.“ Also, irgendwie auch so 'n bisschen spooky, ne? Oder ein bisschen so: „Äh, okay, what?“ <chuckles> Und
Mhm. <chuckles> Okay, interessant. Mhm. Ah, <laughs> okay, lustig, ja. Und die die ne interessant zu wissen wäre ja wie wie, ähm w wie hast du so in diesem Moment reagiert, ne? Klingt vielleicht, wenn man wenn man so 'n bisschen 'n bisschen entfernter und sich so vielleicht 'n bisschen so grob damit auskennt, ne? Klingt das natürlich erst mal so 'n bisschen strange, ne? Aber hast du das dann so wirklich so hast du sie dann auch so 'n bisschen so perplex angeguckt oder war das wirklich so für dich so: „Okay, ich lass mich jetzt mal drauf ein“ oder wie war so dieser Gefühlsstand da?
Ja. Ja. Du die äh, ja, da da gab's einen Moment und da hatte sie mich mit und zwar waren wir im Schlafzimmer und, ähm
Okay.
sie hat sich nur so umgeguckt. Sie hat erst mal nicht viel gesagt, sie guckt so dann guckt sie mal so nach oben, ne? Ich denke mir so: „Was guckt die denn da immer?“ Ich dachte schon, die sieht jetzt vielleicht da irgendwelche Verstorbenen, die da oben abhängen oder so, <chuckles> und dann meinte sie so
Mhm. <chuckles> Ja.
ähm: „Hast du Proble hast du Bauch hast du öfters Bauchschmerzen beim Schlafen oder hast du irgendwie Probleme mit ja, Bauchschmerzen?“
Mhm.
Und ich habe sie angeschaut und ich dachte mir so: „Wie wie weiß sie das?“ Weil das das war so. Ich hatte tatsächlich ich hatte Bauchschmerzen öfters und, ähm, ich habe immer ich habe das damals ich hatte da auch meinen Beruf gewechselt und so weiter und ne, das war ein neuer Job, für den ich dahin gezogen bin, deswegen auch Wohnung ja neu eingerichtet und so. Ähm, ich habe das damit Ich habe das mit Stress in Verbindung gebracht und dann meinte sie so: „Die Lampe, die du da hängen hast, mit diesen scharfen Glaskanten, die genau auf das Bett zeigen, da wundert's mich nicht, dass du da nicht schlafen kannst und dass du da Bauchschmerzen bekommst.“
Oh, okay, interessant. Mhm. Mhm. Okay, spannend. Also <laughs> lustig, ja.
Und das Ja ja ja. Und das war so 'n bisschen das klang erst mal so 'n bisschen Hokuspokus, aber ich dachte mir so: „Da muss ja was dran sein. Wie soll die die das sonst wissen, ne?“
Ja, verständlich, ne?
Und dann hatte sie mich, ne? Dann habe ich ihr alles, dann habe ich ihr einfach alles gemacht, wo die mir gesagt hat weil ich dachte, sie war dann so ich habe mich vor ihr verbeugt und dachte mir so: „Okay, <giggles> ich mache alles, was du sagst.“ Mhm.
<laughs> Aus der Hand gefressen. Ja. Wow, okay. Spannend. Und und war das dann wirklich so ne, also sie hat ja erraten, dass du dann Bauchschmerzen hattest, ne? Und als du die Lampe dann dementsprechend dann vielleicht auch ausgetauscht hast, ist es dann wirklich besser geworden?
Mhm. Ja, ich habe dann ähm, also da, hm da kam ja noch einiges dazu, ne? Ich habe quasi diesen ganzen offenen Kleiderschrank ja quasi dann wieder entfernt aus dem Schlafzimmer und habe dann eben das auch im Wohnzimmer so mit diesem anderen gemacht, wie sie das vorgeschlagen hatte. Ich habe mein Bett dann auch noch auf ihren auf ihren, äh, Hinweis hin umgedreht, also quasi das den Kopf in die andere Richtung, ähm, gemacht und ich habe
Ja, verstehe. Zu zu zur Tür hin oder wie wie meinst du das?
N ja, ne, das das Bett, das stand quasi in in eine Himmelsrichtung und ich habe es dann quasi einmal um, äh, 90 ° <chuckles> genau, um 90 ° gedreht, ne? Und es war quasi es war queides es war beides Mal quasi vom von der Tür weg, ne, aber es war dann irgendwie noch mal gedreht einfach. Meinte sie auch, das passt besser, macht das so, hm, und dann hat sich die Lampe noch habe ich einfach durch so 'ne, ja, relativ, äh, Normalo-Lampe einfach ersetzt, aber halt ohne diese scharfen Glas äh, Kanten, die die hatte und ich habe bestens geschlafen dann im Schlafzimmer ab dem Zeitpunkt wieder. Also es war es w ne, die Bauchschmerzen das war ja eigentlich auch, ähm das war mir dann ich habe den ganzen Zusammenhang erst danach gesehen. Ich habe ja dann schon intuitiv angefangen gehabt, aufm Sofa zu schlafen. Ich wusste ja gar nicht so genau, warum, ne? Und dann bin ich zurückgezogen ins Schlafzimmer und habe bestens geschlafen.
<chuckles> Okay. Mit welcher Begründung? Ah, okay. Ja, verstehe. Mhm. <chuckles> Super. Oh, okay. Ja, verstehe. Oh wow, super. Also hat sie dir, äh also hat sie dir wirklich, ne, vielleicht dieses dieses Ganze erst mal 'n bisschen nähergebracht, ne, und dann wirklich auch die ganze Wohnsituation einfach, ja, verbessert. Ne, dass du dich dann wieder im Schlafzimmer wohlfühlst und richtig gut schlafen kannst ist natürlich super viel Wert einfach, ne, generell für's ganze Leben, ja schön.
Mhm. Total. Ja. Ja. Mhm. Und das ist 'n das ist witzig, weil so 'n paar Sachen, ähm, die fallen mir jetzt irgendwie teilweise noch so auf in ne, das ist ja schon ewig her, das war ja schon vor, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren und, ähm, so 'n paar Sachen sind mir dann immer wieder so zurück in Sinn gekommen, zum Beispiel jetzt irgendwie, wenn ich irgendwo bin und ich fühle mich irgendwie nicht wohl, dann kann's halt schon sein, dass ich mal irgendwas entdecke, wo ich mir denke: „Ah ja, ich frage mich, was meine Feng-Shui-Dame dazu sagen würde.“ Klassisches Beispiel ist wirklich, dass du dann irgendwie so 'n großen Spiegel hast, der dich dann eigentlich energetisch wieder zurückwirft, wenn du irgendwo reinläufst und dann läufst du direkt in so 'nen großen Spiegel rein. Ja. Ja. Mhm.
Ja, verstehe. Mhm. Ja. <laughs> Spannend. Mhm. Okay interessant. Also gibt's denn also, ne, gibt's gibt's noch mehr Sachen vielleicht, ne, grade dieses, ähm wir hatten ja jetzt das wirklich im Schlafzimmer mit Schlafstress, ne, wegen vielleicht ja tendenziellen Bedrohungen und der das mit dem Spiegel, dass wirklich Energien zurück geschmissen werden. Gibt's da denn noch was irgendwie für andere, ähm, Räume, ne, sowas zum Beispiel wie Badezimmer oder Küche auch, was was sie was die Dame dann zu dir gesagt hat?
Hm, ich glaube, meine Ba mein Badezimmer und meine Küche, die waren sogar relativ in Ordnung. Ich glaube, da gab's gar nicht viel zum Meckern. Ich weiß noch, was äh, was generell auch so 'n ähm, so 'ne Guideline war, war, dass du quasi, ähm, nichts irgendwie unterm Sofa oder unterm Bett verstauen solltest. Das ist irgendwie also, da sollte einfach also Möbel sollten auch idealerweise immer Füße haben, dass die 'n Stück vom Boden abgehoben sind, ne? Es sei denn, es ist jetzt irgendwie 'n Kleiderschrank, da ist das dann wahrscheinlich schwierig, aber ne, so 'n Bett oder so 'ne Kommode, das sollte halt es gibt ja viele diese massive, die dann direkt aufm aufm, äh, Boden aufsetzen. Das ist wahrscheinlich in gewissen Situationen dann auch wieder okay, ne? Aber so g ganz allgemein habe ich mitgenommen, ähm, dass die Sachen eher erhöht sein sollen, damit die Energie halt quasi fließen kann, darunter auch
Ja, okay. Ja. Ah, okay. Mhm. Okay, verstehe. Mhm.
und eben grade dies das hat mir auch total eingelocht leuchtet, dass sie gesagt hat, ähm, es gibt ja auch von IKEA diese Betten mit mit Schubläden unten drin, ne? Sie meinte halt: „So was ist energetisch echt nicht gut, weil du schläfst auf deinem Chaos sozusagen.“
Ja. Ah, okay, okay.
Weil oft ist das ja dann so, dass da irgendwas reingeworfen wird, was halt grad irgendwie ausm Sichtfeld, äh, verschwinden soll, ne? Und bei mir waren's ja damals an diese separaten Boxen, die ich da druntergeschoben habe. Ah, und dann meinte sie noch, ich hatte so 'ne Bett ähm, wie nennt man das? Diese es gibt ja Betten, die haben ich glaube, die meisten Betten haben ja wie so 'ne so 'nen Rücken, ne, also quasi so 'ne am Kopfteil so 'n Kopfteil, ne?
Mhm. Ok, spannend. Ah, okay, also ja, mhm. Ach so, ja, verstehe. Mhm.
Und da hatte ich mir damals so 'n Designerbett irgendwie ausgesucht, das hatte dann, ähm das war schon aus echtem Holz, aber das war dann quasi, ähm, mit ganz vielen Löchern. Da waren das war halt quasi wie so 'n Gitter gemacht, dieses Kopfteil.
Ah, okay, interessant. Mhm.
Und da hat sie gesagt Ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, warum, aber sie meinte, das wäre nicht gut und ich habe das dann abgehängt. Ich habe dann da einfach Tücher drüber gehängt, ne? Also, ja, du, das ist 'n un unfassbar weites Feld und wenn ich jetzt so drüber drüber spreche ich würde eigentlich total gerne auch mal 'n bisschen tiefer einsteigen noch mal und und ja.
<chuckles> Ja. Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Mhm. Guck mal, also i i i ich muss ehrlich sagen, ne, das mit dem mit diesem Schlafstress und so, das finde ich super spannend, ne? Also, grade dieses, ähm, ja, scharfe Gegenstände in der in der Schlafregion, ne. Sowas oder oder Spiegel irgendwie, ne, dass es zur zur zur Tür nach draußen deutet, ne? Sowas kann ich dann auch wirklich absolut nachvollziehen. Aber, ähm, dieses zum Beispiel, dass dass jetzt unter 'ner Kommode irgendwie 'n bisschen Platz sein muss, das das ist vielleicht für mich noch nicht so ganz greifbar. Also, inwiefern ist das gemeint, dass da dass wirklich unter 'ner Kommo also unter 'ner Kommode wirklich unter dein Kleidung auch wirklich die Energie richtig stimmen muss?
Mhm. Genau, ja. Mhm. Ja, ja. <chuckles> Ja, ja. Ich glaube, vielleicht hängt das auch 'n bisschen, ähm, dran, äh äh davon ab, wie das positioniert ist, ne, wo du das im Zimmer hast. Ähm, ich glaube, es bringt vielleicht ich habe mir das dadurch erklärt, ne, wenn ich jetzt quasi so 2 Kommoden nebeneinander sehe und ich hatte nämlich damals auch 'ne die musste ich dann aber in meiner alten Wohnung tatsächlich lassen, noch z ne, die habe ich gar nicht mitgenommen, aber ich hatte so 'ne sehr massive Kommode, die war natürlich praktisch, da habe ich sehr viel untergebracht und dann habe ich ja im neuen Schlafzimmer gar keine ne, da hat sie ja gesagt, so wenig wie möglich und dann habe ich mir da so 'n so 'n elegantes Teil gekauft mit so ganz langen Beinen, wo dann aber oben nur so das war eigentlich nur so 'ne kleine Ablage und oben hattest du so Mini-Schubläden drin, ne? Ich weiß nicht, ob du den Style kennst. Und ich kann dir einfach nur sagen vom Gefühl her, das hat das hatte mehr Leichtigkeit, ne? Also
Mhm. Ja. Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Ah, okay.
ne, das war jetzt auch so, wie ich's dann empfunden habe und äh, ja, ich fand's auf jeden Fall total spannend, wie man eigentlich durch Feng Shui, was auch nicht jeder aufm Schirm hat, ähm, für so 'n Gemütlichkeitsfaktor auch sorgen kann, ja.
Ja. Interessant, ja, garantiert. <chuckles> Ja. Ich danke dir recht herzlich, dass du mir das mit Feng Shui echt so näher gebracht hast und ich wünsche dir noch 'nen schönen Tag.
Ja, danke dir fürs Zuhören. Tschüss.